Okay, das k klingt 'n bisschen, äh, nach Folklore jetzt in erster Linie, würde ich sagen. <chuckles> Weniger nach Jazz und Blues und Rock 'n' Roll. Habe ich das ungefähr Oh, okay.
<giggles> Doch auch dabei, auch ne, ne, ne auch dabei auch dabei, ja, ja, ne, ne, also, deswegen ist es sehr vielfältig. Ich g es gibt nur ganz wenige Dinge, die ich nicht höre. Ich habe tatsächlich auch, ähm ich ich höre auch da bei Klassik höre ich auch einiges, äh, ähm, wobei ich da auch meine Favoriten habe und einiges höre ich lieber als anderes, aber es wie gesagt, es kommt da schon extrem auf die Stimmung an und, ähm, auf die Zeit auch, die ich mir nehmen kann, weil bei es gibt Musik, bei der muss man genauer hinhören, muss man sich mehr Zeit nehmen, die andere kann im Hintergrund laufen. Ähm, ja, wie gesagt, musiktechnisch sehr breit aufgestellt.
Ja. Auch Klassik?
Auch Klassik tatsächlich, ja.
Okay. Jetzt, äh, komme ich mal zu 'ner anderen Frage. Die die Musik ähm, Richtungen sind ja mehr oder weniger ja, haben sich weiterentwickelt, aber das, äh, hat sich ja im Grunde eigentlich so wie früher schon, äh, in die al entsprechenden Richtungen bewegt und unterteilt. Aber auf welche Art und Weise hörst du zu? Früher haben wir Platten gehört oder Musikkassetten oder ja, was gab's noch, Tonband. Ja, oder, genau, die Mixtapes. We was was hörst du heutzutage in erster Linie?
Ja. Musikersetten aufgenommen. <giggles> Ja. Also tatsächlich, ähm ich bin auch noch aus der Generation Musikkassetten und Musikkassetten aufnehmen und ich habe auch noch Musikkassetten am Fernseher aufgenommen mit 'nem Kabel. Ich war ja schon eine Stufe weiter als diejenigen, die sich mit dem mit dem, äh, Kassettenrekorder an den Lautsprecher gestellt haben. Ich habe mir 'n Kabel besorgt, damit's keine Störung gab, wenn Mama reinkommt.
<chuckles> Ja. <snorts> Sehr schön, mhm.
Ähm, damals aber in mono, da war man ja froh, dass überhaupt man hat sich nur geärgert, wenn dann der, äh, MTV-Moderator am Ende dazwischen gequatscht hat oder bei Formel Eins, ähm <snorts> aber genau und dann hat man mich hat mich hat das dann immer fürchterlich geärgert, wenn die, äh, <snorts> Batterien beim Walkman angefangen haben zu versagen und das Band la langsamer lief oder anfang anfing zu eiern. Das hat mich immer extrem genervt und die Batterien hielten ja nie lange. Äh, Discman, äh, hatte ich äh, ich hatte Discman im Auto später, äh, dann hatte ich 'n CD-Wechsler. Also ich habe so ziemlich alles mitgemacht. Platten, äh, Kassetten, CDs, äh, Radio, äh, FM, mittlerweile auch Digitalradio bin ich finde ich großartig und, ähm, ja natürlich auch den Umstieg auf, äh, die Streamingportale habe ich natürlich aktiv miterlebt, weil ich, äh, sehr viel und sehr aktiv Musik höre, bin ich auch sehr dankbar tatsächlich dafür, ähm, dass ich, äh, nicht mehr, wenn ich größere Reisen vor mir habe, äh, äh, rucksackweise Kassetten und CDs mit einpacken muss oder möchte, weil ich habe sie früher wirklich mitgenommen
Ja. Oder abgekürzt das Stück, vorher abge ausgeblendet. Oh, mhm. <giggles> Aha. Ja. Ja. <chuckles> Ja.
ähm, einfach nur um die Musik dabei zu haben, die ich mag und heute sind hat man halt alles, äh, einen einen Streaming-Klick entfernt und das ist, äh, überragend.